Oddio, quello no, perché allora, co comunque porto avanti anche quella, insomma, diciamo che è un po' e un po'. È u è un po'
No? Buono. Giusto, giusto, però qualcuno potrebbe sentirsi così, per quello.
è un po' e un po', ecco, diciamo, insomma, nel senso che, mhmm cioè, mhmm, mi piace anche anche provare, a parte vabbè le cose che mhmm, mi mie del dell'infanzia, ma mi piace comunque anche le le nostre len sì, no, ma anche le nostre portare avanti le nostre ricette tipiche che sono tu tipiche un po' di tutti quanti in Italia che possono essere, che ne so, la classica lasagna, piuttosto che le nostre classici, ehm, sughi per la pasta o queste cose qua che comunque io continua a fare. Sì, sì sì.
C'è equilibrio? Sperimentare? Eh, buono. Anche. Sì. Hai arricchito molto que la ricetta di famiglia. Wow, que questo è lodabile. Grazie di vere per questi suggerimenti culinari, sono davvero interessanti. Anche un fatto che
Figurati, mi ha fatto piacere ricordare un po' il il mio percorso anche in questo ambito del cibo, e e che che in Italia è anche cultura.
Grazie mille per la partecipazione.